Uhum.
Eh, eu tô bem inseguro, sabe.
E você praticava esportes, o que que você tipo de que tipo de de exercício você fazia e e era com que regularidade?
Ah, eu treinava de 3 a 4 vezes por semana, fazia corrida, às vezes aula de spinning, eh, musculação também. Eh, tinha, assim, também uma uma alimentação, não digo regrada, mas uma boa alimentação, comia coisas com proteína, o almoço era balanceado, fazia de 5 a 6 refeições por dia, lanche proteico, tinha um sono ok. Agora, de um tempo pra cá, de uns meses pra cá, realmente deu uma boa bagunçada. Exatamente. Tô dormindo muito mal, acordo no meio da noite, vou dormir à à noite, assim, minha cabeça ainda tá a 1000, com muitas coisas, e eu ganhei peso, assim, consideravelmente.
Uhum. Deu uma desregulada. Uhum. Tá. É, eu acho que, eh, o o voltar a praticar exercício vai te ajudar bastante. O bom é que você já, enfim, já eh, não é uma coisa nova pra você. Eh, você estava parado durante um tempo, um tempo, assim, relativamente longo, mas também nada não é nenhum fim do mundo. Eh, vamos lá, você já tem uma academia que você se matriculou? Porque isso seria um bom primeiro passo, se matricular numa academia, porque o o difícil é o depois de de alguns meses sem fazer nada é realmente aquela "sair da inércia", né, aquele "o primeiro dia". Acho que o primeiro dia é o mais importante, você pegar e "vou fazer, seja lá o que eu for fazer", en então se você tiver com algum tipo às vezes você matricular numa academia e gastar um dinheiro te obriga a isso. Você, eh, tipo, ficar dependendo, por exemplo, se for um corredor de rua, você tem que ficar <chuckles> dependendo daquele dia que você: "Ah, será que eu vou ter disposição?". Acho que se matricular numa academia seria uma boa coisa.
É verdade. Sim. É verdade. É verdade, exatamente. Claro.